बिल्कुल। तो जैसा मेरा मानना है कि जैसे अगर हम विद्यार्थी हैं, जैसे मैंने अपना जीवन हॉस्टल में बिताया है, तो वहाँ पर इतना खाना उ को अच्छा नहीं मिलता है, तो जो आपका पसंदीदा खाना है वो भी आपका नापसंद कई बार बन जाता है। पर अगर आप घर में कुछ अगर खाना बनाते हैं, जैसे अ, नौकरी-पेशा इंसान हैं, तो आप खाना बना सकते हैं तो अ, अगर आप समर्थ हैं, तो आपको खुद खाना घर पे बनाना चाहिए, क्योंकि आप जब खुद से खाना बनाओगे, तो उसमें जो चीज़ें हैं, अपने हाथों से डालोगे, तो बिल्कुल अच्छे से आप उसको बनाओगे बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के। तो आप ना ज़्यादा कुछ मसाले उसमें डालोगे, ना ज़्यादा तेल डालोगे और अगर उसके बजाय अगर आप बाहर से कुछ चीज़ ऑ ऑर्डर करते हो जैसे, तो उसमें गारंटी नहीं रहती है कि वो उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से वो बनाया होगा या उन्होंने एक मसाले अच्छे डाले होंगे। स्वाद आपको भले ही उसमें मिल जाए, पर आपको पता नहीं रहता कि उसकी गुणवत्ता क्या है? तो जो मुझे लगता है या अगर आप खुद गान घर में बनाते हो, तो उसमें गुणवत्ता भी रहती है और खाना भी अच्छा होता है, उससे स्वास्थ्य पे भी आपके काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो, मैं भी यही मानूँगा, घर का खाना ज़्यादा प उम, पसंद है मुझे भी। तो
जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी और देखिए, घर का खाने से खाना खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता, ये भी आपने देखा होगा और बाहर का खाना अगर हम खा रहे हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमने खा लिया, तो आपके लिए बड़ा परेशानी का कारण भी हो सकता है। अम, चूँकि देखिए मैं भी बड़ा खाता हूँ बाहर जाके, तो मेरे साथ भी कई बार घटना ऐसी घट चुकी है कि, भाई बाहर मैंने कुछ ऐसा खाया और उसके बाद मुझको बड़ा पछतावा करना पड़ा कि, भाई दो तीन दिनों तक, कि भाई अब बाहर का मैं कुछ नहीं खाऊँगा। लेकिन फिर ऐसा है कि जबान क के स्वाद कुछ चीज़ों का फ़ास्ट फ़ूड का जैसे चढ़ा, जैसे मोमोज़ बहुत चलते हैं यहाँ पे मोमो। तो मोमो खाने के लिए भई, पता है मुझे कि नुकसानदेह है स स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, लेकिन फिर भी अ, हर एक लंबे अंतराल के बाद मेरा मन अंदर से कहता है कि नहीं भई खा लेते हैं और खा लेना चाहिए, और मैं अ, खुद को रोक पाने में बिल्कुल असफल होता हूँ और खा ही लेता हूँ। और जबकि मुझे अ, उसके कई बार दुष्प्रभाव भी अ, झेलने पड़े हैं अ, पेट से संबंधित, लेकिन देखिए वही है कि अ, मुझे लगता है कि जीभ को या जबान को जो स्वाद पसंद आ जाता है, तो आदमी बार-बार फिर खाना चाहता है वो चीज़।
हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। अच्छा। <chuckles> हाँ जी। बिल्कुल, हुँ, हुँ, जी। हाँ जी। अ, हाँ जी, हाँ। उहुँ। हाँ, वो तो है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि अपने जो कई बार हमें अगर हमें पता हो, कि य ये चीज़ हमें नुकसान कर रही है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं कुछ समय के लिए। जैसे, आपने कहा कि आपको मोमोज बहुत पसंद है, जो सबको ही होते हैं, जो आपकी बात नहीं है, तो हम ज ज द कई लोगों का मैं देखता हूँ कि वो ह रोज़ खा रहे होते हैं। तो उसके ऊपर आप थोड़ा वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हो, पर कि हफ़्ते में जैसे 1 बार, तो क्योंकि पसंदीदा खाना चाहे भले ही आपका पसंदीदा हो, पर अगर वो आपको नुकसान कर रहा है, तो फिर थोड़ा आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और आपको, मुझे नहीं लगता है घर में ही अगर ट्राई करना चाहिए कि अ, घर का ही खाना आप ज़्यादा खाएँ, जिससे आप स्वस्थ रहें और हँसता-खेलता आपका जीवन हो और आप अपना भी फ़ायदा करें और साथ में अपने दोस्तों वगैरह को भी आप निमंत्रण भेज सकते हो या खिला सकते हो खाना। तो सबके अपने-अपने पसंदीदा खाने हैं, अप अपनी कुकिंग स्किल भी दिखा सकते हो, उससे आपको खुशी मिले। आपके एक आपके ऊपर भी काफ़ी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो मुझे ऐसा लगता है और आप बहुत सारी नई चीज़ें करते हो, तो आपसे मुझे इस विषय पे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और ग कामना करता हूँ आपसे फिर बात हो।
हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। जी, बिल्कुल, धन्यवाद आपका।